あの、今ですね、ちょっと悩んでることがありまして、あの、今、運動しなくなって結構長くブランクがあるんですよね。だいたい、ま、1年ぐらいかな。ではい。で、ちょっと、ま、そろそろ運動再開しなきゃなって思ってはいるんですけど、なんかもう1年もやってなかったんで、ちょっとやっぱ再開するのがなんか不安というか、ちょっと怖いなというかっていうところがあって、そこのちょっと不安が和らぐようなアドバイス、なんかいただけたら嬉しいなって思うんですけど。
はい。 は、はいはい。 そうなんですね。 はい。 なるほど。はい。 あ、そうですね、あの、ぜひお聞かせください。あのですね、やっぱり運動をやめて、その始める時のなんかプレッシャーみたいなところっていうのはなかなかありますからね。は
うーん。 うん。 そうなんですよね。うん、はは。
はい。と、その当時されてた運動っていうのは何なんですかね？
なんかえっと、ズンバっていう、まあ、ダンスエクササイズみたいなやつなんですけど、うん、ざっく、ゆったらエアロビだと思ってもらったら大丈夫です。
はいはい。 あ。はい、わかりました。
うーん、それをやってて、であの、ま、なんでブランクができたかっていう話にもつながるんですけど、それやってる時にあの、アキレス腱を切ってしまって
はい。 ああ、そうなんですね。はい、は
はい、動きの中で。で、あの、まあ、アキレス腱を切ったので、その後手術してそのアキレス腱くっつけてっていうので、リハビリを、ま、していたんですけれど、してはい。で、そのまあ、リハビリしてる間って当たり前ですけど、通常通りの運動ってできるわけがなくて。
あ、はいはい。 あ、そうなんですね。はいはい。 あ、はい、そうですね。
ね、で、1年近くで、そろそろ今やっと治って、まあ、そろそろ運動再開してもいいんじゃないってお医者さんが言い始めてくれたぐらいのタイミングなんですけど。
あ。 あ、なるほど。じゃあ今、もうできるかもしれないっていう状況なんですかね？はい。なるほど。
うん、そうなんですよね。お医者さん曰く、ま、なんかちょっと、ちゃんちょっとというか、動かすように、動かし始めていって、で、前と、まあ、同じような機能を取り戻すような段階には、いる、とは言ってるんですけど。
ああ。 なるほど。あ、そうなんですね。じゃあ結構もう、あとはやれば回復していくみたいな感じなんですかね？
うんうん。 らしいです。<laughs>
<laughs> そうなんですね。お医者さん曰く。ああ、なるほど、じゃあご自身としてはまたその、エアロビみたいな運動に戻りたいんですかね？
はい。 うん。 まあ、そうですね、戻りたい、ま、同じぐらいの強度の運動ができたらいいなと思ってるんですけど、その全く同じことがしたいかって言われると、まだちょっとやっぱり不安、ままだというか。
あ、はいはい。 なるほど。はいはい。ま、そうですね。なかなかその、アキレス腱を切るほどの激しい運動だったんですかね？
うーん。 うん。 うーん、みたいですね。なんかその、あの、準備運動は一応毎回ちゃんとしてて、でその上でだったんですけど、その日も準備運動もちろんして、やったはずだったんですけど、多分そこが足りてなくて。
うはんど。 はいはい。 あ。 はあ、なるほど、はい。ああ、そうなんですね。やっぱりその、一度大きな怪我っていうとこをしちゃうと、なかなか怖いですよね。
うわ。 うん。 はい。 そうなんですよね。なんかきっとその、筋力的には今、まあ、ほぼほぼおんなじ動き出来るようになってるんだと思うんですけど、なんか「じゃあ、やる？」って言われたら「うーん、いいかな、ちょっとやりたくないかな」っていう気持ちが勝っちゃうんですよね。
わ、ええ。 あ、はいはい。 ああ。 なるほど、そうですか。じゃあその、なんかあし何かしら、その、軽い運動だったら、再開したいなっていう感じなんですかね？
うん。 そうですね。それこそほんとにあの、ウォーキングとかね、あの、っていうレベルでは、ちょこちょこやっててうん、それは全然大丈夫だし、その、あの、怪我の影響みたいなところでいっても全然もう、あんまり何も感じないぐらい普通に歩けるようななってるんですけど
はい、はい。 あ、そうなんですね。いいですね。はい。 ああ、いいですね、はい。
うん、なんかこの、うあの、エアロビみたいな動きなんで、歌に合わ歌？曲に合わせてその、飛んだり跳ねたりとかも結構するんですよ。なんか、そういう機敏な動きっていうんですか？瞬発的な動きみたいなのが、やっぱりちょっと「怖いな」って思うんですよね。
あ。 はい、はい、はい。 なるほど、はい。 あ、は、そうですね、やっぱり、アキレス腱切るというのは、なかなかでかい怪我ですから、そうですよね、なかなか、そこのまた切れたとこ意識しちゃったりして、なかなかきびきびした運動ってのは、恐怖が生じるものなのかなっていう風には思うんですけど。
うーん。 うーん、そうなんですよね。
そうですね、の、じゃあ、ご自身としては、そこまでの強度は再開したくないというよりは、怖いっていうのが正直なところなんですかね？
うん。 うーん、そうですね、なんかわかんないす。今今出来ないだけで、もしかあの、今、筋力も体力も多分足りてないんですよ、体感としては。なので、体力が戻ってきて、ま、筋力も無事に戻ってきたら出来るようなるし、やりたいと思えるのかもしれないんですけれど、今の段階、今の状態、今の筋力とか体力で言うと、うーん、やりたいって思えないけど、何かちょっと運動はしたいよなっていう感じですね。
はい。 ああ、なるほど、はいはい。 はい。 はいはいはい。 まあ。なるほど。なかなか向上心があるような感じで素晴らしいと思うんですけど、はい、あの、そうですね、その、何て言うんですかね、目的みたいなところっていうのは何だったんですかね？
うん。 いやいやいやいや、ありがとうございます。 うん。 うーん、あんか、今2つあって、一つはもちろんその、き怪我をしてしまう前の筋力とか体力に戻したいっていうのが一つと、あとは、なんかもう純粋に、なんか動いてると楽しいじゃないですか？<laughs> っていうほうですね。そっち、だから、楽しいって思えるうごうん、そう、動いてると楽しいけど、楽しいって思える動きがしたいんですよね。
うん、なるほど、はい。 ああ、すごいですね、はい、いいですね。はい。 ああ、なるほど、じゃあ、その何て言うんですかね、まあ、多くの方がやられてる、ダイエットとかっていう、そういう目的ではないんですかね？
うーん、それを入れてもいいんですけど、なんかそこは、でも、もうちょっと先の話かな？なんかそれこそ自分がやりたいって思った動きが出来る問題なく出来るようなったら、なんかそういう、もうちょっと体絞るみたいな、そっちにね、舵を切ってもいいと思うんですけど、まだちょっと、そこまで、も求めてないというか、うーん、そのためになんかより強度、強いことしなきゃいけないみたいなったら、多分ストレスの方が今、そうん、強くなっちゃうかなって思ってます。
はいはい。 なるほど。 は。 いいですよね。 はい、はい。 そうですね、なるほど。 ああ、じゃあ、もう、その、ご自身としてはやっぱり筋力を当時の状態に戻したいっていうのが一番強いんですかね？
うん。そうですね。うん、そこが一番ですね。
なるほああ、そうなんですね。そうですね、やっぱり、多分、医師のかたも言われてる通り、もうやってもいいっていうことなので、ま、徐々にちっちゃくやっていくのが一番だとは思うんですけど、そこについてはどうなんですかね、まだ怖いんですかね？
うん。 うん。 うん。 はい。 うーん、ちょっと怖い。あの、多少のその、何でしょう、ステップ踏むみたいなことは、ちょこちょこやってはいるんですけど、その、前と同じ速さではやっぱり、なんかうん、筋力的なところでは出来ると思うんですけど、多分メンタル的なところで全然出来なくて
はい、はい。 はい。 ああ、なるほど。えっと、その、メンタル的っていうのは何て言うんですかね。そのきついに耐えるというか、限界を超えるみたいなところですかね？
うん、なんか うーん、なんかその速さの分かんない、このテンポの曲を聴いて、このテンポに合わせて動こうってなった時に、なんか、うまくうご動かせない、なんて言ったらいいのかな、その筋力的に制限がかかってるわけじゃないんですけど、なんか、頭から足への指令がうまく出せない？<laughs>
はい。 はいはい。 ああ、なるほど。 の運動神経みたいな話ですかね？ああ、なるほど。ええ、じゃあその、もともとの動きが、なんか出来づらいっていうのがちょっと嫌なんですかね？
うーん、だと思います。うん。っていう、 うん。 あ、それですそれですそれです。うん。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ、その、もともとの動きがやった時になんか成長が減ったというか、自分がて劣化したみたいな感覚が嫌だっていうことなので、そうですね、なんか意思の多分元に戻すためには相当な、相当って言ってもまあ、にかん2、3ヶ月でいけると思うんですけど、と、そこを耐え抜くみたいなところっていうのはどうなんですかね？
うんうん。 うん。 うん。 はい。はいはい。 ああ、耐え抜かなきゃいけないんですよね。<laughs>
そうですね、もしほんとに、また昔のおんなじようにやりたいっていう、まあ、これ多分、その動きが好きだったと思うので、当時、はい。なんで、やった方が多分ご自身のメンタル的にいいのかなっていう風に、お聞きして思いましたんで、どうですかね？はい。
うん。 あ、はい。 うん。 そっか、そうですよね。出来ないまあもちろん今今は出来ない状態ではあるんですけど、やらなきゃ出来ないですもんね。
はいはい。 そうですね。まあ、ほんとに、なんかその、エアロビのランクみたいなところがあるんだったら、そうですね、その下げてそっちからやってみるとかでもいいと思いますし。はい。
うん。 うんうん。 ああ、そうか。確かに。今ね、その自分ができた100のところからスタートしようみたいに思ってしまってるから、それは出来ないよって話ですよね。うん。
そうですね、もう、まあレベルダウンしてしまっているので、まあでも、それはほんとに不可抗力で起きたことなので、大して気にするところではないと思いますし、はい、なんでその、ちっちゃく出来るところからやって、今の限界を超えていけば、多分楽しいとは思うんですよね。
うん。うんうん。 あ、はい。 うんうん。 うん。 そうか、そうですよね。今こんなに出来ないじゃんじゃなくて、こう、その出来ないところからこんなに出来るようになったじゃんっていう方に、目を向ければそうですよね。ちょっとずつ成長も見えてくる。のししかも成長あの成長することは確約されてますもんね、ある意味。
はい。 あ、はいはい。 はい、そうですね。 あ、もうそうですね。自分の限界値っていうか、まあ、限界値ではないですけど、知ってはいるので、出来た時を。なんではい、そうですね。その、まあ最初の頃より多分成長もしやすいと思うので、筋力は覚えてると思うので、はい、そのすぐにまた元の筋力に戻りやすいと思うので、ぜひもう一度再開して欲しいなっていう風には思いますね。
うんうん。 うん。そうですよね。 うんうん。 うんうん。 うん。 ああ。そうですね。いや、確かになんか、そのハードルを自分の中でガンガンに、なんか知らない間に上げ過ぎてた感じはすごくありますね。
あ。 はい、なるほど。はい、そうですね、そのやっぱり、やれると、まあやっぱり今の段階で相当きつい運動なんですよね、それは多分。
うん。 うん。 ああ、まあ、その、結構時間が長かった、45分間踊りっぱなしみたいな感じなんで、強度っていうよりは、まあ、長さも含めてきついかなっていう感じです。
なるほど、はいはい。 あ、そうですね。やっぱり40分の、まあメンタル的にその、続けなきゃいけないっていうのもあると思うんでね、まあメンタル鍛える上でも、そのしん筋肉的なところでも、多分その2つって今後の人生において、まあメインの部分ではあると思うので、そこが鍛えられるっていう面では、やっぱり続けてた方が
うん。うん。 うん、ん。 うん。 あ、はい。 うんうん。
その理想の自分というところになれるのかなと思うので、ぜひ続けて欲しいですね。
確かにそうですね。うーん、なんか、うーん、言われるまではなんかやりたくないな、出来ないどうせ出来ないしなっていう気持ちの方がすごい強かったんですけど、そうですよね、今現状出来ないって自分で認識してるんだから、出来なくていいんだよ。<laughs> ね、確かに、ここからちゃんとね、あの持っていけばいいから、そこにちょっとフォーカスしてみようかなと思います。
はい。 はいはい。 あ、そうですね。はい、仰る通りで、はい。 はい、ぜひやってみてください。
いや、聞いていただいて助かりました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。